آآ بدأت آآ أحِس إنه والدي أنسَب حد إنه أقعُد وأتكلّم معاه آآ لسبب، آآ إنه والدي كده، كده هيبقى الشخص الوحيد اللي هيبقى حابِب مصلحتي وحابِب إن أنا أبقى دايمًا أحسن، وعنده الخبرة اللي هي مش موجودة عندي أصلًا. يعني يمكن هو يكون مَر بنفس التجارب. فقع
الله! بالضبط. اهم. إمم. تمام. يعني والدك ممكن يكون مَر د مَر بتجربة حُب قبل كده مثلًا و وكانت ناجحة مثلًا أو فاشلة، فهو ممكن ينصحك، أنت ما بتشعُرش بالخَجَل إن أنت تتكلّم مع أبوك في حاجة زي كده؟
آآ بالعكس، أنا لقيت هو اللي بدأ يشجّعني، هو اللي بدأ ياخُد باله إن أنا فيّا حاجة م غلط مش مضبوطة، آآ فيّا حُزن. ف فيمكن هو اللي بدأ يبادر آآ يقول لي: "آآ، أنا فاهم إنه" هو كان يعرف ب يعني كان عنده العِلْم بإن بإن أنا ب على علاقة بواحدة آه. ف فهو اللي شَدِّني ليه. يعني هو اللي قال لي: "لأ، ط طب تعالَ ممكن أنا" وقعد فعلًا شاركني قصّة، هو كانت بي <chuckles> يعني الكلام ده قبل طبعًا والدتي. آآ <chuckles> إنه هو كان بيحب واحدة في الجامعة و وكان مِتعلّق بيها بشكل كبير جدًا، بس هي ما كانتش ت تناسب.
حلو. أيوه. تمام. أيوه. جميل. ذكي. تمام، إمم. أيوه. آه، قُل لي القصّة دي ماشي، تمام، اهم. أيوه. يعني ما هيشعُرش هو نفسه بالخجل لمّا يقول لك كده يعني و بالرغم إن هو دلوقتي متزوِّج وعنده ولد زيّك في سِنّك وكده و والموضوع بالنسبة له كان طبيعي جدًا إن ممكن يحكي لك حاجة زي كده؟